あの、少しお話聞いていただきたいのと、ま、アドバイスをいただけるならお願いします。
はい。 あ、はい、分かりました。
私あの、まあ、大した買い物はしないんですけれども。ま、買い物で
うん。
まあ、買ったらすごくあの ハッピーな気持ちになるんですね。
はい。
うん。それで、でもちょっと無駄だったなって思う時もあって。ま、減らしたいんですけども
うんうん。
うーん、結構それがストレス発散になったりとかするんで、これどうしようかなって思っちゃうんですね。
ええええ。 へえ、なるほど。どういう時に、こう、物を買いたくなっちゃうんですか？
うん。 はあ、特に、あの、安い時、セールやってる時とか、ま、あとは季節の変わり目ですね。
ああ、なるほど。 うんうん。じゃ、特になんかこう、自分のが、気分的に、こうストレスがあるから買いたいとかそういうわけではなくって。何かこきっちとあ
うん。 あ、でもありありますね。ストレスも
うん。
やっぱり買ったら、すごいあの嬉しくなっちゃうんで。
うんうん。
やはりその分ストレスもあるんだろうなっていうのは、感じたりしするんですけど。
なるほど。そのストレスっていうのはどういった、どこから来るストレスなんですか？
はい。 ああ。まあ、仕事を外でしてるんで。仕事のストレスとか、まあ、日々の
はい。 ふん、うん。
まあ、日常的なストレスですね。
はあ。じゃ、そのお買い物をしたらば、こう、ハッピーな気持ちになるって仰ってましたけれども、そのハッピーな気持ちっていうのは持続するんですか？それとも一時的なものなんですか？
うん。 はい。 いや、もう一時的ですね、ほんとに。
ああ、そっか。じゃあその一時的な幸福を、欲しいがためにちょっとこう買ってしまうみたいな
うーん。
感じなんでしょうかね？
うーん、なんだろう、あの、物を買うと、すごく何でしょう、ストレス発散になるんですよね。なんか買うだけでも
うん。 うーん。 ああ。
ま、言ったら、あの食料品とか買うだけでも、なんか、うーん、きもち、気持ちいいというか、スカッとするというか。
うんうん。 うーん、うんうん。 そっか、じゃ例えば、っと食料品を買いに行った時に、セールをしてなかったとか、セールやってるところ見なかったら買わないですか？それとも、それでもやっぱりなんか欲しくなっちゃったりってするんですか？
はい。 うん。 でも、いるものなんで、基本はもう、あたあんまり食費はケチらないんですね、私
うんうん。 うんうん。
のね、まあのセール品とか、お勤め品とかあるじゃないですか。もうあんなのって、多分私買っても腐らせるような気がするんで、もう、買わ買わないいんですよ、ああえて。
はい。 <laughs> あえて、うんうん。
うん。どうせその日のうちに調理できるならいいですけど、まあできないものだったならば、ねえ、あの飛びついて買っても、あの、まあ、使わなかったりとか
うんうんうん。 はい。
するじゃないですか、たまに。
そうですね、無駄になっちゃうともったいないですよね。うーん。
そうなんすよ。それで、まあ、食料品に関しては買わないんですけども、まあ、服となると、私も最近はそのね、ユニクロとか GU でしか買わないんですけども、ま、ユニクロでもね、あの、週週単位でセールやってるじゃないすか。今週はこれが安いですよとか。
はい。 ああ、洋服。 はい。 はあ、なるほど。うんうん。
うーん。で、あんなので、あ、じゃあ、ちょっといるかな、みたいな感じで、買っちゃったりするんですよね。ちょっとぽちみたいな感じ。ぽちっちゃうんですけど。
ええ。 ああ、ネットで買っちゃうんですね。あ、そそっか、それ楽ですもんね。
そうなんすよ。あのもう行かないで、もうい そうです。で、行ったら多分、また他のお店も回ったりとかするだろうし。
はあ、なるほど。
うーん。まあね、交通費もかかるんで。で、まあね、ちょネットでぽちぽちやるのがストレス発散で、結構。
うんうんうん。 なるほど。じゃあ例えば、ネットでぽちぽちやってる時に、あの会計まで行かないで保留にしとくっていうのどうですか？
うん。 はい。 <laughs> あ、ありますあります。あ、やったことあるんですよ。ほりゅ させて。そうなんですよ。
うーん。買い物かごにうん、入れっぱなし。うん。とりあえずいちんち考えるみたいな。
ありますあります。で、なんかもうセール終わる直前までね、あのポチポチしてて、カゴの中に入れとくみたいなね、ありますよね。で、そうなんですよ。それもやってて、で、あ、でも考えて、あ、これはいらないなっていうのを外していくんですね。
うん。 ええ。 うんうんうん。 うん。 うんうんうん。
で、ほんとにいるものだけ、ほんとに欲しいものだけ買うんですけれども、うん。まそれ、ま、それでも一時的なね、幸せっていうのは感じてしましまうん、感じれるんですけれども
はい。 はい。 うーん。
なんかちょっと無駄遣いしないっていう時もあって、あ、これあったのに、またなんかヒートテック買ってるわみたいな。<chuckles> うん。
ああ、そっか、それって忘れちゃうんですかね、持ってたこと。
忘れますね。なんか、ちょとタンスの奥に出てきたりとかして、クローゼットの奥とかに。ああ、あったわ、みたいな。でもでも、ま、安いし使えるし、いいかなと思っちゃうんですね。
ああ。 そっか。 じゃうん。 ああ、なるほど。ま、食品に関しては絶対に必需品だし、もうあのね、ケチらないっていうふうな感じに決めてらっしゃるってことなんで、それは全然問題ないと思うんですけども、その洋服に関して、もう1回あったものを買っちゃう、で、ちょっと無駄遣いだなっていう思う気持ちを減らす方法としては、一旦ちょっと自分の持ってる洋服を、こう、棚卸しじゃないですけど、見てみて、どれが、例えばヒートテックだったら今何枚持ってるかとか、もしうん、ちょっともうこれは、結構着たからいらないなっていうものがあったらちょっと処分して、その代わりに1個、減らしたら1個買うみたいな感じにする。無駄って自分でも思わないし、ほんとに必要って思えるんじゃないかなと思うんですけども、どうでしょうね？
はい。 うん。 はい。 うん。 うん。 はい。 うん。 ああ、はい。 うん。 うーん。 うーん。 確かにそうですよね。その、ま、1個買うならば、1個減らすっていうのはいいですよね、絶対に。
うん。 うーん、そうですね。
あの服も増えないし
そうですよね。
うーん、なんか買っても まあ、無駄遣いだなって思わないような感じしますもんね。
うーん、多分ちょっとお話聞いてると、お洋服いっぱい持ってるのかなっていう感じがするんですよ。それでこう、ちょっと分かんなくなっちゃうっていうのがあると思うんで、例えばほんとに、アイテムごとに時間のある時に、分けて、今これがあるとか、これはもうちょっと、いっぱい着たし、くたびれてるからいらないなっていうのがあったら、その代わりになるものを
いや。 うーん。 うん。 うんうん。
あえて買うようにしたら、無駄にならないんじゃないかなって思うんですけど、どうでしょうね？
そうですよね。ま、それは言えてますね。確かに。うーん。なんだろ、分かってるつもりなんですけど。
うんうん。 うーん。
なんついついね、あのぽちぽちやってると。
<laughs>
楽しくなってきちゃって。<chuckles> <laughs> 手軽に買えるんで余計なんですけどもね。
<laughs> 確かにわかります、それは。<laughs> そうですよね。 そうですね、確かにね。うーん。それがやっぱり、ちょっとぽちぽち楽しんむけど、会計まで行かずに、1晩考えるとか、とりあえず、もう寝ちゃう。うん。
うーん、うん。ほんとに。 うん。 あ、そうですね。うん。なんたまに忘れてる時ありますもんね、もう。何買ったかな、みたいな。はい。
うんうんうん、あったこんなの、みたい。うん。なんでとりあえずぽちぽちだけ楽しんで、ぽちぽちだけで幸福を味わって、あとはちょっとカゴに残しといて、またあの次の日、振り返ってみて、ああ、やっぱいらなかったなってなったら、ねえ、買わなくて済むんで。
<laughs> ああ。 うーん。 確かにそうですね。
う、うーん。
なんか1回、それを試してみようかなって思ってます、はい。<chuckles> はい。
そうですね、ぽちぽち楽しんでね。うん、分かります。その気持ちはとっても。
そうなんですよね。なんで、買い物うーん、まあ、私お菓子が好きで
うん。 菓子ね。
よくね、あの、スーパー行ったら買っちゃうんですよね。
ああ、新しい新作とか。うんうん。
でも そうなんですよ。で、ま、それで、お菓子お菓子好きなんで、好きな物買うのってすごく幸せな気持ちになっちゃって。
はい。
で、それをまた食べれると思ったら。それまた嬉しい気持ちになって。でも、わ、これってほんと無駄遣いだなとかって思うんですよね、お菓子なんはい、あの健康に悪いですし。
うん。 うん、うんうん。 お菓子。ああ。 確かにね。うーん。うん。
うーん、なんか不健康を買って喜んでる自分がいると思ったら
うーん。
ほんとになんか、ね、無駄遣いしてるなとか、馬鹿なことやってるなとかって思うんですけど。
うんうん、確かに。
うん、だかそこら辺どうしたらいいかなと思って。
お菓子はね、あれはなんか特に甘いものとかだと、まあ、お砂糖が入ってるとね、お砂糖はちょっとね、もう麻薬的な効果があるって言われてるんで。家にあると絶対食べちゃうんですよね。絶対食べちゃうんです、買っちゃうと。なので、もうお菓子コーナーは見ない。
はい。 そうですよね。 食べます。 そうなん あ、そう、それで
お菓子の通路は行かない。
<chuckles> そうです。
行ったら絶対欲しくなっちゃうんで、お菓子の通路は行かないようにして
あ、あん。
うん、あと、も、ほんと、部屋にある部屋っていうか家にあると絶対に食べちゃうので、もう家に置かないようにするのが一番
う、ふーん。
けないことなんですよね。
そうですよね。もうなんなら、え、家に、もう、お菓子コーナーっていうか、お菓子の棚があるぐらいですから、もう。<laughs> そうですね。ここにお菓子を入れるみたいなところがあって、でもそこに入ってると、見るたびに「あ、幸せ」って思うんですよね、なんか。あ、いっぱいある、とか。<chuckles>
あ、じゃ、その棚をなんとかまず、棚卸しをしないと。うん。 うんうん。 ああ、そっか。そっか。じゃ、それをちょっと減らすのは、さみしくなっちゃいますよね。
そうなんすよ。なんか、代わりのものないかなと思ったりするんですけど、なかなかね、そう、戸棚開けて幸せな感じなれないんで。<chuckles>
うん。 ああ。 確かにね、ちょこっと、健康的なお菓子ってあんまり、美味しいってもんじゃないですもんね、はっきり言ってね。うーん、そっか。そこに置くものね、果物とかじゃきっとつまんないですよね。
そう、美味しいって感じないです。そうなんです。 つまんないですね、なんか。<laughs>
つまないですよね。ん。じゃあ、ちょっと高価なお菓子を買う。
ああ。
うん、そうすると、ちょ、ネットとかで結構高めのお菓子ってあるじゃないですか、そうすると、あの、いっぱい買わなくて済むと思うんですよね。ちょこっとしか入ってないのに、つ、結構高いみたいな。
あいますね。 あ、確かに、ああ、でね、あの、そゆ高価なお菓子って、もったいないから、ちびちび食べますもんね。
はい。 うんうん、そうですよ。
うん。ということはね、うんうん。
うん、で、高い高いし、ちょっとしか入ってないから、なんかこう、買う間隔も減るし
うん。 そうですね、ふんで、ね、なおかつ、美味しいんなら一石二鳥ですよね。<chuckles>
うん。 なので、結構高いのって、ま、全部が全部じゃないですけども、割とあんまりこう素材的に変なもの使ってなかったりっていう可能性も、あ、ん、高いんで。
うん。 ああ、確かに。 そうですね、あ、それいいですね。あの、じゃあちょっと、ネットで、ね、高級お菓子を取り寄せて、ぽポチポチして、ポチポチ、あんまし、しないで <chuckles>
うん。 うん、どうですか？ うん、<chuckles> ポチポチ？ ですね。うん。あ、ちょっとポチ、ポチぐらいでね。
ポチぐらいにして、で、まあ、それを大事に食べる、みたいな感じで満足って、いいですね。
はい。 そうですね。 うん、味わって。
はい、そうですね、はい。なんか今日はお話聞いてくださって、アドバイスも頂き、ありがとうございます。
うん。 いいえ、こちらこそお役に立てて頂けたら嬉しいです。どうもありがとうございました。
はい。 はい。はい。